Allora, mi piacerebbe parlare con te di un problemino, che è a volte davanti a delle scelte, particolarmente, uhm, importanti, ma non è de sempre detto, c'è questa specie di paralisi, quando si ha da scegliere qualcosa che non si sa proprio da che parte andare. Ti è mai successa? Ci sono dei casi che ti vengono in mente?
Mhmm. Ehm, oh io e la paralisi da scelta siamo migliori amiche. Cioè ma tu scherzi. Io e lei eh, perché invece la mia paralisi da scelta e mio marito sono nemici giurati. Ehm, allora diciamo che c'è da fare un piccolo preambolo. Ora la la paralisi da scelta nelle persone neurotipiche è un conto, nelle persone neurodivergenti è una roba da apocalisse all'incirca.
<chuckles> Quindi abbiamo toccato che una vei Okay. Cosa senti, quando appunto sei davanti a una scelta da prendere?
Allora, ehm Allora p tra l'altro poi è un è una cosa che dici: "Ma, perché, come?" Allora ti faccio un esempio: sono nel reparto di cioccolatteo cioccolato okay, eta al supermercato. Ehm, io al supermercato a parte che ci devo mettere almeno 2 ore perché io pri cioè io passo per tutti io proprio il mio anche una diagnosi di autismo eh, che spiega perché io devo sempre fare lo stesso percorso.
Mh. Chiaro.
Okay, quindi oggi era bloccato uhm, era bloccata la macchina del caffè perché do nel b supermercato, uhm, dove vado io c'è sempre la macchina del caffè gratis per i clienti, e già li ho detto: "Mhmm". Ho etto: "Non stanno andando come dovrebbero andare le cose". Ho detto: "Vabbè cerchiamo di farci forza e andiamo avanti nella nostra missione".
Okay. <chuckles> E sei riuscito a superare questo ostacolo?
D questo ostacolo, arrivo alla parte del cioccolato, perché io ogni volta che andiamo a fare la spesa mi compro una barretta da cioccolato. Allora
Mh. Ti fai un regalo. <chuckles>
Esatto. Beh beh sì beh, ci vuole ogni tanto una coccola. E ehm, più che altro sono è la mia riserva di zuccheri do uhm, da allenamento. Ehm, <tsk> mi trovo le barrette di cioccolato col pistacchio, okay, o col caramello salato che sono i miei gusti preferiti. Allora il mio problema subentra quando mi trovo 3 o 4 marche che fanno lo stesso tipo di cioccolato. E sembra una cosa assurda perché tu dici: "Ma e se son sempre il pistacchio il pistacchio è 1 il cioccolato è 1 cosa vuoi che, cambi", eh, no, cambia
Okay. Ahia. <chuckles> E certo che cambia.
cambia un sacco. Cambia la formula, cambia il gusto, cambia, ehm, la consistenza esatto. Quindi se io non trovo allora l'unico caso dove è accettabile, questo se per caso dovesse essere, ehm, esaurita la marca che compro di solito, vabbè lì mi aggiusto e dico: "Vabbè me ne trovo un'a" Ma quando ce son tutte quante presenti, allora lì inizia il divario.
Cambia tutto. Quindi non hai una marca preferita.
No tendenzialmente sì, è la Lindt
Okay.
Però ogni tanto capita comunque quando ci sono le offerte, sai, magari soprattutto nel s in questo supermercato dove fanno spesso, paghi 1 prendi 2 eccetera, eccetera, ehm, nel senso a volte terminano. Quindi ehm, mi trovo pro
Sarebbe stata la mia prossima domanda, cioè il fatto che un prodotto sia in offerta t uhm, posto che sia nelle tue 3 marche preferite è accettabile? Cioè lo preferiresti, oppure la tua preferita resta tua preferita?
Mh-mh. Beh, è accettabile. Sì, perché comunque a prescindere l'avrei comprato, quindi il fatto che sia un'offerta, sì, me ne compro 2 probabilmente. Okay?
Sì, no, no okay. Nel senso ehm, c'è il tuo preferito disponibile ma ce n'è un altro simile in offerta. Cosa prevale?
Mh. Eh, lì dive eh, lì inizia, poi, la paralisi da scelta.
Eh. <giggles> Ah, okay. Quindi s ehm, la la casistica più tipica è, quando, appunto, ce n'è qualcuno in offerta, o comunque
Sì, la casistica più tipica, è che tendo a seguire, diciamo, ehm, i miei patterns, cioè, proprio le le cose che faccio di solito. Quindi, compro, pre esempio, il Matcha Latte, ehm, all'avena, perché sono intollerante, ahimè, ehm, è sempre quello, di quella marca. Se non c'è
Okay.
mh, magari, provo a trovare delle alternative, ma, poi, magari, mi pento, ecco. Quindi, sai, anche quella paralisi da scelta, dico: "Eh, ma l'altra volta ho provato a cambiare, e non è andata bene." Anche perché, comunque, mhmm, come persona autistica, ho parecchi problemi a livello di cibo, nel senso con le texture, es eccetera, eccetera, i gusti, quindi, so' abbastanza abitudina beh, oddio, abitudinaria, sono autistica su questo, quindi <chuckles>
Mh. Okay. <chuckles>
se hai presente, Sheldon Cooper e il suo divano, che fa alzare la gente e dice: "Quello è il mio posto", ecco, io sono così, praticamente.
Adoro il modo in cui, comunque, ehm, racconti, e vivi, questo aspetto, che, per alcuni, potrebbe essere un ostacolo, invece per te, al netto che, magari
Vabbè, ma so' fatta così! Cioè, allora, ehm, ehm, allora, che che ne poi, ne dica la gente, che che le l'autismo è causato dal Tylenol, o dalla Tachipirina, allora, non è co A non è così, perché, anche i miei genitori, se guardo da una parte, e dall'altra, uno ADHD, l'altro l'altra autistica, e se guardo i nonni, pure, quindi, è una cosa genetica. E e son fatta così, nel senso, non c'è d ehm, sai, ehm, prima, magari, lo vivevo un po' male; quando m'han dato la diagnosi, in realtà, ho pianto, ma dalla gioia, perché, finalmente, avevo una diagnosi tra le mani, avevo una spiegazione, del perché io funzionavo in maniera diversa. Cioè, come se se, improvvisamente, m'avessero dato un manuale di istruzioni, per me stessa
Okay. È chiaro.
e da lì in poi, è stato tutto in discesa. Allora, poi, un altro esempio
Tranne la scelta del cioccolato. <chuckles>
Esa quel cioccolato. Lascia stare, adesso t arriva quella delle scarpe da da ginnastica, nere. Allora, mio marito ha avuto la grandiosa idea di portarmi a ehm, all'outlet, che tu dici: "Vabbè." Quindi, io ho detto: "Ho bisogno di un paio di scarpe da ginnastica nere." Perché l'uniforme, beh, insomma, c'abbiam pantaloni neri, scarpe nere. Poi, non s'è capito a cosa servano le scarpe, perché facciam karate, però va bene
Ahia, ahia. Mh-mh. <chuckles>
allora, decido di andare a comprarmi 'ste benedette scarpe da ginnastica. Non vuoi che, essendo autunno, ovviamente, il 90% delle scarpe, erano tutte quante nere.
<sucks teeth> Aiuto. <chuckles> Alla
Io n ho avuto la paralisi da scelta. Cioè, io, a un certo punto, ero ferma, col mio zainettino, meno male che sullo zainettino ho una targhetta che dice, ehm: "Abbiate pazienza, sono autistica" in in inglese, perché, almeno, la gente, aga ese ehm, cioè, mette in per conto perdite e profitti, con chi ha a che fare. Ed ero lì, in mezzo al corridoio, che guardavo le scarpe, ma senza far niente, eh, e le toccavo, perché, io sono molto tattile. Io, se una cosa ha un tessuto, o qualcosa che non mi piace, mhmm, non c'è verso, che io la me la metta addosso, o ne o ai piedi, okay? E, quindi, ho iniziato, ho detto: "Vabbè, senti, cerchiamo di fare una cernita, perché, altrimenti, da qua non ne usciamo vivi." Ho detto: "Mi chiuderanno in mezzo" ehm, "n nel negozio, e mi riprenderanno, poi, domani mattina, quando riaprono." E, quindi, ho iniziato a tirare fuori f almeno 3 paia. Chiedimi con quale paia sono uscita.
Fissa lì. Sì. Mhmm, in realtà, volevo chiederti, come hai selezionato le prime 3, cioè, in base alla texture dei materiali?
Esatto, esatto. Ho guardato che fossero idrorepellenti: 1, perché, comunque, vivo nel Nord Europa, quindi qua piove ogni due per tre; ehm, che fossero nere e che fossero, comunque, adatte per un ambito sportivo, perché, poi, sai, ci sono anche quelle sneakers che, magari, all'apparenza sembrano da sport, ma, in realtà, da sport non c'hanno niente.
Okay. Okay. Okay, quindi, sei arrivata a 'na co 3, c come cioccolato tan ahia.
Sono arrivata a 3. Non ne ho comprato nessuna. Non ne ho comprato nessuno, perché mi è venuta la paralisi da scelta, ed ero lì, inchiodata, che non riuscivo a scegliere.
E quindi, adesso, sei senza scarpe per karate?
<sighs> Esatto.
Okay. <chuckles>
Però non mi do per vinta. Non mi do per vinta. Mi vedranno sciabattare, non so, andrò con le crocs, p ep mi odiano. Ho le crocs nere e mi fanno: "Assolutamente no". Ho detto: "Ma sono nere", mi fanno: "Sì, ma non sono sn sneakers". Ho detto: "Ma ci metto dentro il cosino per il tallone e diventano le crocs da corsa". <chuckles> Perché non c'è <chuckles> cosa sul tallone, quindi devo dire che, ehm che insomma, la paralisi da scelta sembra una cosa stupida. Magari sai quando vedi qualcuno in un negozio che dice: "Ah beh non riesci a scegliere!", eh eh ma è una cosa reale.
Ah <chuckles> Eh, no. <chuckles> No, no, chiaro, è molto reale.
Cioè non non è su cioè non so non è solo indecisione che dici: "Vabbè, ah dai, prendo questo o questo?", "No no, ma vabbè, dai, prendo questo". Quando come quando sei al bar, no, dice: "Ah, ma mi prendo un cappuccino o un caffè latte? Ah, dai, mi prendo un caffè latte, adesso". Cioè non è quello. È proprio che sei lì e no non riesci né a dire sì, né a dire no, né a dire: "Ma forse ne provo un altro". Uhm, non non, uhm, non si riesce ehm e questo sulle cose di tutti i giorni, cioè, uhm, su scala più grande, immagina.
Boh. Eh, no, ma rimarrei un attimo se se hai voglia sul discorso delle scarpe, o magari del cioccolato è uguale. Qual è il problema? Nel senso, se ti sei data una spiegazione, perché non è detto né né che ce ne sia una e né che tu l'abbia trovata nel tuo caso. Uhm, è perché hai paura di sbagliare?
Mh-mh. Mhmm, non non riesco a capire perché, poi, alla fine, sai, comunque sia, dici: "Eh, oh, sono sneakers, sono nere, son per fare ginnastica. Cosa ti cambia?", non lo so, non lo so. È proprio il mio cervello che, davanti a troppa scelta, va in palla cioè, forse, e dico forse, se io entrassi in un negozio dove c'è, per esempio, una scelta tra vari colori, eh, però magari, di s di scelta del colore che voglio io, ce n'è molto meno, forse, quell'impatto visivo, <tsk> ecco, non accadrebbe e forse e dico forse, perché non ho ancora provata questa cosa, magari, ehm, diciamo riuscirei a ehm, a scegliere più agilmente. Per esempio, quando vado e vedo che, ehm, devo scegliere, per esempio, delle cuffie, okay, per per lavorare piuttosto che per ascoltare musica, eccetera, eccetera, ehm, punto immediatamente ai colori che mi piacciono e quindi lì, poi la scelta è facile. Cioè, per ende, per me, è molto più semplice scegliere un iPhone, okay, che costa comunque una barcata di soldi, o un te o comunque un iPad, quello che vuoi, piuttosto che scegliere un paio di scarpe o il cioccolato al supermercato, che è una follia, perché dici: "Ho capito, ma sulle altre"
Okay. Chiaro. Perché l'iPhone l'hai già cioè tu hai già scelto di prend ehm, l'iPhone è più facile? No non ho capito la la differenza. Perché non devi scegliere tra tanti telefoni?
Cosa? Sì, è più semplice perché c'è meno scelta, per esempio di colori. Quindi, ehm, sai non c d ehm, per esemp mhmm, vabbè, al di fuori, ci puoi mettere la cover che vuoi più quindi ormai, mhmm, diciamo che anche i colori dell'iPhone, piuttosto che è un po' relativo, perché tanto poi li copri se vuoi con la cover quindi
Va beh. C'è la cover trasparente! <chuckles>
Anche sì, anche, ehm, però non mi piacciono perché ingialliscono in fretta, però ecco, vedi
Hai ragione.
c'è proprio questa cosa del del forse è paura di sbagliare, cosa boh non è dato a sapersi, perché poi col cioccola cosa vuoi sbagliare? Massimo non lo mangi, vabbè, pazienza, ehm, però, ehm, è pro
No, chiaro, però questa è una risposta razionale, nel senso, che il fatto di sbagliare per alcune persone
Sì, però è pro è proprio, mhmm uhm, diciamo, quella sensazione che non riesci né a andare avanti, né a andare indietro è orribile, come cosa.
Chiaro. Ti ristresso un attimo sul discorso dell'iPhone.
Zi?
Allora, uhm, nel se uhm, n quello che non capisco è, perché ti viene più facile, al di là del colore, perché hai già scelto che volevi comprare un iPhone? Perché se no, ci sono 3.000 marche di telefoni, quindi tu l'hai già scelto
Per per le funzionalità. Sì, lo so, però per le funzionalità.
cioè, lo ri lo ritieni superiore come telefono, quindi hai già scelto che acquisterai un iPhone. Devi solo scegliere il colore.
Mh-mh. Sì, anche perché comunque il mio ragionamento è: ho l'iMac, ho il MacBook. C questi comunicano comunque tra di loro, perché è più facile passare i file, a 'sto punto conviene che io continui con la marca, infatti ho anche l'Apple Watch, eccetera, eccetera. Cioè, ehm, per ende b nella tecnologia ho molte meno, ehm, diciamo, difficoltà a scegliere piuttosto che su cose che costano molto, ma molto meno.
Mh-mh. Chiaro, lì sei molto ancorata, comunque, a una scelta che magari hai fatto anni fa, tipo il PC della della Mac, e hai comprato il corredo.
Ma anche per la facilità d'uso, capisci perché, per me, a livello visivo, rispetto, a o ehm, per esempio, a un Acer comunque un sis un qualsiasi computer che utilizza un sistema che non sia iOS, a me risultano più complessi da utilizzare quindi io sco p trovandomi bene da anni, perché io, il primo o comunque, il primo, ehm, computer, l'ho avuto che sarà stato cosa vuoi, 2005 della Mac, ehm, somma, stiamo parlando di ormai decadi insieme al computer, quindi, uhm, proprio tutta la faccenda delle icone e, comunque, per me, è un aiuto visivo e anche le varie app che ci possono essere ehm, e quindi sai
Mh-mh. Chiaro. Sì, sì, è una scelta molto razionale, nel senso hai hai valutato
è una scelta molto razionale Esatto, esatto. E quindi, secondo me, ehm, diciamo che è un po' anche il bombardamento di scelta che abbiamo al giorno d'oggi che, forse mi fa titubare. O o ovviamente mettendolo in cima a quello che è la mia neurodivergenza, che già, come tratto distintivo, ADHD e l'autismo, hanno proprio la paralisi da scelta, ma a livello proprio psicologico. Cioè no ehm, noi ce l'abbiamo insita, <chuckles> non c'è verso!
Chiaro. L c ce l'hai accentuata cioè la stessa cosa, ma per 10, per 100, rispetto a una persona diciamo
Esatto, esatto, quindi, ehm, sai, nel senso, quando ti ritrovi e poi, alla fine, cioè, è è è così brutto, che per esempio, il caso delle scarpe, cioè io sono uscita senza nessun paio di scarpe con me.
Ehm, l adesso ti chiederei al volo se hai trovato una, mhmm, micro soluzione, però la risposta è già
Eh e quindi vuol dire che I? Allora, la micro soluzione è di fare lo stesso percorso che faccio quando, per esempio, devo scegliere quale modello di iPad comprare. Quindi vado per ehm, distinzione di, ehm, qualità, è waterproof? Sì, è da ginnastica? Sì. Mi sta comodo? Si. C'è il mio numero? Sni. Vado a provarlo. Mi sta comodo veramente? Allora, in quel caso, poi il campo si restringe e riesco, forse, ehm, diciamo, a fare una scelta o comunque porto qualcuno con me che mi aiuti e mi supporti nel fare la scelta.
Okay. Okay. Okay, sì, sì. Anche qui iperrazionalizzato.
Esatto. Esatto. Esatto.
Ti ringrazio, perché veramente è un punto di vista molto di diverso, ma non non necessariament cioè, è curioso no, no. Mhmm, al contrario, mi hai lasciato veramente molto, molto interessato e ti ringrazio di averlo condiviso.
Ti ho lasciato basito. Poverino. <chuckles> Uhm, va bene. Grazie a te, buona serata.